ค่ะ ถ้าอย่างงั้นพอจะมีแบบสัก 1 ตัวอย่างโฆษณาไหมคะ ที่แบบเห็นแล้วรู้สึก เอ่อ เป็นช่วงวัยที่ ที่ฮิตที่สุดเลยโฆษณาตอนเนี้ย เออ?
อ๋อ <chuckles> อา ๆ ที่ผมชอบ ชอบแบบ ผมชอบโดยไม่มีเหตุผลนะ มันจะเป็นเนเจอร์กิฟมั้งครับ ที่มันเป็นโฆษณาผู้หญิง 3 คน ที่เขาเดิน แบบมั่นใจ ๆ สั้น ๆ น่ะครับผม แล้วแบบมันติดตาผมมากเลย ผมไม่รู้ทำไม ตอนเด็ก ด ด้วยมั้งครับ ผม ผมแบบ เออ มันสั้นดีครับ มันแบบ ปกติโฆษณาก็จะแบบ อ่า กว่าจะปูเรื่อง กว่าจะ ค พยายามขายของเนาะ อันนี้คือแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไร เดิน ๆ ๆ โชว์สินค้า จบเลย <laughs> อย่างเงี้ย แล้วผมคิดว่ามันดี
ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม เรื่องเนาะ อืม ค่ะ อืม แล้ว แล้วมีคำพูด ค่ะ แล้วมีคำพูดในโฆษณาที่เรารู้สึกว่า อ๋อ กินใจไหมคะ สัก 1 ประโยคก็ได้ มีไหม?
<chuckles> ผม ผม ผมจำไม่ได้ครับ มันเป็นคนแบบ อ่า ไป อ อธิบายนิด ๆ หน่อย ๆ เฉย ๆ แต่ผม สำหรับผมมันเป็นการเดินเนาะ ที่ บ <chuckles> การเดินแบบอะไรเกี่ยวกับมั่นใจ มั่นใจ คุณมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับ แล้วแบบ เอ่อ มัน <chuckles> มันตลกดีครับผม ก็ยังเป็นแบบ อ่า 1 ในโฆษณา ที่ผมชอบเป็นพิเศษอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับผม อืม
อ๋อ ค่ะ อืม มันเป็นเอกลักษณ์ ช เออ ค่ะ ค่ะ เป็น ลักษณะของโฆษณาที่ว่านี่เหมือนเป็นซีน ซีนแค่มาแป๊บเดียว แต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าผลิตภัณฑ์ของโฆษณา หรือว่าแบรนด์นั้นคืออะไร แต่เห็นแล้ว เออ จำง่ายดี ไม่ต้องไปเล่าเรื่องราวอะไรเยอะแยะ อย่างงี้หรือเปล่า?
ใช่ครับ ใช่ครับ อ <laughs> ครับผม ใช่ คือไม่ต้องขายอะไรเยอะ ไม่ต้องไปบอก ผมว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่สนใจหรอก คอลลาเจนนู่น คอลลาเจนนี่ อันนี้มันก็ขายแค่แบบ อา คนสวยกิน กินแล้วสวย กินแล้วมั่นใจ กินกาแฟเสีย <laughs> แค่นี้ครับ กินของฉันเสียก็จบแล้ว ก็แบบก็เป็น
อืม ค่ะ เออ อือ เหมือนพรีเซนเตอร์ที่ออกมาก็สวยอยู่แล้ว ก็ฉัน ฉันสวยอยู่แล้ว ก็แค่ลองก็จะสวยเหมือนฉันแค่นั้น ใช่ไหม ฮะ?
ใช่ เออ อ ครับผม มัน <chuckles> ก็คือมันตลกดีครับ คือเขาแบบมัน สวยหรือเปล่า ก็ผมก็ว่าเขาเป็นคนที่สวยนะ แต่แบบ อ่า ไอเดียของเขาก็คือ เขาไม่สนใจว่าแบบใคร บ จะมองยังไง อย่างเงี้ยครับ เขาก็เดินแบบแต่งตัวที่ทำงาน อย่างเงี้ย ขายกาแฟ หรือว่า ข ผมจำไม่ได้เขา ส ตำส้มตำอยู่มั้งครับ แล้วก็แบบเอาพัดลมมาตี ผม อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบ อ่า น่าความ ครับผม
อืม ค่ะ อือ อืม อา ใช่ ๆ โอเค น่าจะคิด อืม คิดออกแล้วค่ะ เหมือนโฆษณาที่ ที่คุณพูดถึงมันเหมือนแบบผู้หญิงคนนี้เขาทำงาน ใช่ไหมคะ แล้วแบบ เอ่อ เรียกว่า เอ่อ มี เขา เหมือนเป็นการพรีเซนต์ตัวเองอยู่แล้วว่า กินแล้วทำให้เขามีความมั่นใจขึ้น อ่า อยาก ถ้า อยากจะมั่นใจก็ต้องกินเหมือนเขา อย่างเงี้ย ใช่ไหม?
ครับผม อา ครับ <chuckles> อ ใช่ ใช่ อา ผมจำได้แล้ว เขารอ อ อา ใช่ มัน มันง่ายดี คือแบบผมว่าคนสมัยเนี้ย โฆษณาสมัยเนี้ยมัน มันเยอะเกิน มันไม่ต้อง มันไม่ มันไม่มี <tsk> มันไม่มีศิลปะแล้ว ผมใช้คำว่า มันไม่มีศิลปะแล้วกัน แต่โฆษณาเก่า ๆ อะ มันจะมี มันจะทำให้แบบกระตุกอารมณ์ของเราได้หลาย ๆ อย่าง อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าโฆษณาไทยเนี่ย จริง ๆ ก็ถือว่าดังมากในญี่ปุ เอ่อ ใน ในต่างประเทศเนาะ ก็คือแบบเป็นแบบโฆษณาเก่า ๆ เนี่ย ก็จะแบบ อึ้อฮือ คน คนต่างประเทศก็ยังชอบเลยครับ
อืม อืม อืม